Peki, burda, eee, sınavda yaptığın stres, peki burda, eee, anlamanı körüklüyor mu yoksa daha çok, eee, u unutmanı mı sağlıyor?
Sınav anında stres aslında şöyle, eee, ilk mesela Hatta 1 saat, atıyorum, sınav 1,5 saat ve ben ilk 1 saatini de stres olarak geçiririm ama son yarım saatinde bütün bilgiler kafama gelir. Çünkü streste olduğum anda dediğin gibi, eee, her şeyi unutmaya yatkınımdır ve elim ayağım titrer. Hafif hafif böyle stresim azaldıkça aklıma gelen kelimeleri kenara not ederim mesela. Sonrasında son yarım saat böyle eteklerim tutuştuğunda mı denir, öyle bir deyim vardı. Eee, o o sürede, ımm, her şey aklıma gelir ve bir anda ben her bildiğimi kâğıda dökmeye başlarım mesela. O da ilginç oluyor biraz.
Hı hı. Hı hı.